मुझे अ, घूमने-फिरने का जो है काफ़ी शौक़ है। मुझे अ, पसंद है अ, यात्रा करना अलग-अलग जगहों पे अ, दूर-दूर जाना भी अच्छा लगता है अ, लेकिन अ, ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम दूर कहीं दूर जाते हैं, ख़ास करके मतलब नज़दीक में इतनी परेशानी नहीं होती, जब हम दूर जाते हैं एक न अ, अनजान जगह होती है, नए लोग होते हैं, अनजान लोग होते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं जो है मन में अ, कुछ अ, डर सा लगा रहता है खुद की सुरक्षा को लेकर।
हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ।
तो, हाँ जी, तो जब भी अ, कभी भी ऐसा किसी भी अनजान जगह पे जाते, ऐसा होता है कि कभी-कभी अनजान जगह पे जाके कोई परेशानी आ जाती है, तो जिसकी वज़ह से भी जो है कहीं न कहीं डर लगता रहता है, तो मुझे ये नहीं समझा रही कि अ, समझ आ रहा है कि जब मैं कभी भी किसी यात्रा पे जाऊँ, तो मैं कैसे जो है, अपनी जो है, सुरक्षा का भी ध्यान रख पाऊँ और साथ ही साथ जो है, एक जो अपनी यात्रा है, जो अ, जो, मेरा जो भी हमारा प्लान है उसमें कैसे एक अम आरामदायक तरीक़े से जो है, हम अ, जो अपना घूम फिर सकें। तो इसमें जो है मुझे कहीं न कहीं आपकी मदद चाहिए, कि जो कैसे मैं अपनी जो है, यात्रा को आरामदायक बना सकूँ, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते-रखते?
हुँ। जी। जी, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे सुझाव दूँ ताकि आप इस स्थिति से अ, मतलब इस परेशानी से आप बाहर आ सकें। बस कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ ताकि इस बारे में मैं और अच्छे से जान सकूँ और फिर मैं आपको उसी के मुताबिक, अ, इसके बारे में सुझाव भी दूँगी। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप अकेले जा रहे हैं या साथ में आपके कोई जा रहा है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए? जी।
जी। जी, अ, अभी अ, जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ पे तो जो है मेरे साथ मेरे अ, 3 दोस्त और हैं, तो हम अ, टोटल जो है 4 लोग जा रहे हैं। अब जो अब हम जा रहे हैं लेकिन ऐसा होता है बहुत बार कि अ, अकेले भी जाना पड़ता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी अकेले दूर जाना पड़ता है किसी काम से या फिर
हुँ। हुँ।
अब कुक किसी ने कुछ अ, ब बता दिया जैसे अ, पापा ने कोई काम भेज दिया किसी के पास किसी अन्य रिश्तेदार के पास या फिर किसी के किसी को मिलने के लिए काम के सिलसिले में, तो अकेले भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी में ऐसा है कि अभी तो अ, जो है दोस्तों ने हमने अ, मिलकर जो है घूमने का जो है एक प्लान बनाया है, कि जो हम अ, 4 दोस्त हैं हम चारों दोस्त जो हैं अ, घूमने जाएँगे। तो ज जैसे ही जब घूमने की बात आई सब कुछ ठीक है अभी अगले हफ़्ते हमने अ, जो है हमने निकलना है, हमने जाना है अगले हफ़्ते का हमारा जो है प्लान है। तो उसमें जैसे-जैसे वो अ, जो है तारीख नज़दीक आ रही है, जैसे-जैसे अगला हफ्ता नज़दीक आ रहा है, तो वो ही कहीं न कहीं जो है मन में एक डर सा लगना शुरू हो गया है कि ऐसे शुरू-शुरू में तो थोड़ी एक्साइटमेंट होती है जब हम जब भी हमारा प्लान बनता है कि घूमने जाएँगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जैसे-जैसे वो तारीख जो है नज़दीक आती जाती है कहीं न कहीं मन में जो है एक अ, डर उत्पन्न होने लगता है कि अ, अनजान जगह होगी, अनजान लो अ, लोग होंगे कि क्या वो जगह सुरक्षित होगी अ, आरामदायक होगी कि ऐसा मन में ये भी डर लगता है कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, कहीं रास्ते में कहीं जमक जगह पे फँस ना जाएँ, तो ये सब जो है चीज़ें भी जो है कहीं न कहीं मन में आती हैं। हालाँकि दोस्त हैं साथ में लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो ऐसा लगता है कि अ, डर तो रहता ही है। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी, मैं आपकी स्थिति को समझ पा रही हूँ कि कैसे क्योंकि अनजान जगह है, तो आप अ, को उस वजह से ये परेशानी होती है, आप सोचते हैं कि है ना कोई दिक्कत ना आ जाए। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह की जगह पर जाने वाले हैं? क्या वो शहर है, गाँव है या प्रयत्न स्थल है? तो वो भी आप मुझे बताइए? जी।
हुँ, हुँ। जी, जी, हाँ हमने जो है, क पहाड़ों में जो है, जाने का जो है अ, प्लान बनाया है। अ, हम पहाड़ों में हमने अ, घूमने जाने का फैसला किया है हम कि हम पहाड़ों पे जो है अ, घूमने जाएँगे हम 4 दोस्त हैं। तो अ, त वो मुझे लगता है कि वहाँ पे अ, जो है क अ, कम ही लोग होते हैं, जैसे पहाड़ों में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते क्योंकि वो अ, ऐसा मान लीजिए कि वो बिल्कुल बिल्कुल, ही ऐसा शहर के बीच की जग़ह नहीं है। वो शहर से थोड़ा साइड में जैसे मान लीजिए कि पहाड़ों में जो, छोटे-छोटे गाँव होते हैं, जहाँ पे जो है कम लोग होते हैं, जहाँ पे कम लोग गए होते हैं। तो कुछ ऐसी वो बोलते हैं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो अ, बहुत कम लोगों ने देखी हैं, जो जिनको अनएक्सप्लोर्ड बोल देते हैं, कि वो एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। ऐसी जगहों पे है, जहाँ हमारा जो है, जाने का अ, प्लान बन रहा है। तो उसकी वज़ह से जो मुझे यही है कि वहाँ पे अगर कम लोग हैं तो अ, पता नहीं कि अगर अ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो क्या वहाँ पे हमें मदद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। या फिर वहाँ पे, जो है लोग कैसे होंगे, क्योंकि आजकल अगर हम जैसे अ, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जो अ, घूमने जाते हैं जो टूरिस्ट उनके उनको लूट लेते हैं, लोकल्ज़ या फिर और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं जो है मन में डर रहता है। इसके साथ-साथ ऐसा है कि पहले भी एक बार हम जो है अ, पहाड़ों पे घूमने गए थे। तो ऐसा हुआ था की रा रात को तकरीबन डेढ़ बजे के टाइम पे जो है हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। तो वहाँ पे ऐसा था कि जब एकदम सुनसा अ, सुनसान सड़क थी, तो तब भी हम 4 ही दोस्त थे। तो गाड़ी का जब टायर पंक्चर हो गया था अ, पहाड़ों के बीच में वो सुनसान सड़क पे तो, किसी ने जो है मदद नहीं करी थी। जैसे हम किसी को एक तो, वहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ आती थीं। लेकिन अ, क्योंकि एक तो रात के डेढ़ बजे का टाइम है, पूरा जो है ऐसे अ अंधेरा था। तो अगर कोई गाड़ी आती भी है, किसी को हाथ देते थे, तो वो नहीं रुकते थे। क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी उनकी सुरक्षा का डर है कि 4 लोग अ, 4 जो हैं लोग सड़क के बीच में खड़े होकर रोक रहे हैं, क्या पता, क्या कर दें। तो उसकी वज़ह से जो हमारी मदद भी नहीं कर पा रहा था। तो हम वहाँ ऐसा समझ लीजिए कि रात को डेढ़ बजे फंस गए थे। और हमें सुबह 6 साढ़े 6 बजे जाकर मदद मिली थी। तो इतना सम हम इतना समय हम वहीं फंसे रहे। तो ऐसी जब मतलब पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो इसकी वज़ह से जो कहीं न कहीं जो डर लगा रहता है कि अ, पता नहीं कि कोई परेशानी ना आ जाए, परेशानी आ गई तो क्या मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, अ, समझ पा रही हूँ कि कैसे आप इतनी रात गए फँस गए थे और आपको मदद भी नहीं मिली थी और काफ़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ा। अ, अभी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपका रुक रुकने का जो प्लान है वो कितना कितने दिन का है, कितना लंबा है? जी।
जी, अ, जो हमने अ, तक़रीबन अ, चा चार दिन का जो है अ, प्लान बनाया है। अ, च चार दिन वहाँ रुकने का प्लान बनाया है, वैसे टोटल अ, 6 दिन का है कि अ, 1 दिन जाना है, 4 दिन वहाँ रुकना है, फिर 1 दिन जो है वापिस आने का है। तो अ, लेकिन हमने अ, थोड़ा ऐसा भी है कि हमारे जो हमारा जो प्लान है, जो हमारी ये यात्रा है हमने इसमें थोड़ा ऐसा मान लीजिए कि थोड़ा लचीलापन भी रखा है, कि अगर अ अ, हमें कुछ अच्छा मिलता है या फिर अ, हमें कुछ और चीज़ें वहाँ पे पता चल जाती है जैसे हम ऐसा होता है ना कि आप एक जगह घूमने जाते हो तो आप लोगों से भी थोड़ा बुट थोड़ा-बहुत पूछ लेते हो कि यहाँ आस-पास कोई और अच्छी जगह है? तो अगर हमें वहाँ पे कुछ और जो है कहीं न कहीं और कुछ अच्छा मिल गया, तो हम शायद 1 आध दिन और रुक जाएँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अ, हमने एक मतलब हमने ज़्यादा घूम लिया एक दिन में, मान लीजिए हमने 4 दिन का जो है प्लान बनाया है लेकिन हमने 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया सारा, तो हम शायद 3 दिन में भी वापिस आ जाएँगे। तो हमने ऐसा अ, मतलब हाँ जी, एक ऐसा समझ लीजिए कि के 4 दिन का एक एस्टिमेट रखा है, तो हमें थोड़ा हमने लेकिन ये भी है कि थोड़ा ल लचीलापन भी है, कि अगर 4 के 5 दिन भी हो जाएँ, तो भी कोई दिक्क़त नहीं है, और 4 के अगर 3 दिन हो जाएँ, तो भी जो है कोई परेशानी नहीं है। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी देखिए मैं समझ पा रही हूँ कि थोड़ा लचीलापन है आपके, इस जो आपने प प्लान वो जो तैयार किया है उसमें। अ, एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे करना चाहती हूँ और फिर मैं आपको सुझाव देती हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या आपको किसी खास बात की चिंता है? मतलब रात में अ, रात में जो आप र जाएँ-आएँगे, उसकी सुरक्षा की आपको परेशानी है? या भाषा की भी आपको लगता है कि अ, दिक्कत है आपको बातचीत करने की वहाँ पर? या अ, व वहाँ पे साधन वगैरह जो याता रा यातायात के होते हैं, उनमें भी आपको परेशानी लगती है? जी, वो भी मुझे बता दीजिए।
जी। जी, जी। अ, जो सबसे खास जो चिंता है, वो सबसे व सबसे पहली चिंता तो यही है, कि रास्ते में कोई परेशानी ना आए। जैसे मैंने बताया कि पिछली बार जो है हमारी अ, जो गाड़ी खराब हो पंचर हो गई थी। तो सबसे पहले तो यही पर अ, यही एक अ, चिंता है कि कहीं अ, जो है कोई गाड़ी खराब ना हो जाए। या फिर कोई ऐसी अ, व रात के समय में जो है कहीं न कहीं कोई ज़रूर अ, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए और हमें मदद ना मिले। सबसे पहले तो ये, तो फिर उसके बाद यही होता है कि जब रात में आपको कहीं न कहीं परेशानी आती है। जैसे मैंने बताया कि रात को हम अ, सड़क के बीच में जो है फँस गए थे कहीं न कहीं, टायर पंचरें होने की वजह से। तो फिर वहाँ पे जो है कहीं न कहीं सुरक्षा का भी डर रहता है, कि क्योंकि अनजान अ अनजान शहर है, अनजान सड़क है, अ, सुनसान है, अंधेरा है हर जगह, तो वहाँ पे सुरक्षा का भी डर रहता है। और उसके साथ-साथ यही है कि, हमने एक दिन का अ, हमने 1 दिन ऐसा भी बीच में रखा है कि हम जो है अ, वहाँ पे कैम्पिंग करेंगे। हम वहाँ पे जो है, टेंट वगैरह लगा के, जो है वहाँ रुकेंगे। तो वहाँ पे भी जो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डर लगता है क्योंकि ज अ, जो टेंट होते हैं, वो इतने ज्या ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं। तो ये जो है 2-3 चीजें हैं जिनका जो है डर है, जी।
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, अभी मुझे आपकी ये परेशानी समझ आ गई है। और मैं आपको ये सुझाव देना चाहती हूँ कि देखिए अ, पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि आप जिस रूट से जाएँगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करें कि अ, थोड़ी योजना बनाएँ कि जो रूट है वो खाली और सुनसान ना हो। अ, आपको वहाँ पर अ, आने-जाने की मतलब लोग ज़्यादा उसी रूट से जाते हों। अगर आप ये थोड़ा पता करें सबसे पहले तो आपके लिए बढ़िया रहेगा इ इसके बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करें। और फिर मैं आपको ये कहती हूँ कि देखिए अ, जहाँ पर आपको रुकना है, या है ना? वो स्थान देखिए वो अच्छी रेटिंग वाले अ, आपको आजकल तो अ इंटरनेट पर भी मिल जाती है ना चीज़ें आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या-क्या जो है ऐसी अच्छी रेटिंग वाली जगहें हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं, है ना? और वो सुरक्षित है या नहीं है आपको उस रेटिंग से या लोगों लोगों ने जो उस बारे में रिव्यू डाला होगा ना उससे वो आपको पता चल जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे विकल्प चुनें अच्छी रेटिंग वाले ठीक है? और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। अपनी अ, डेली की सुरक्षा आदतें हैं जो आपकी है ना? उन पर थोड़ा ध्यान रखिए कि अ, कीमती जो आपका सामान है आपके पास होगा उसे सँभालिए उसे ध्यान से रखिएगा और एकदम से ऐसे मतलब खाली ना छोड़िएगा और अ, मतलब संपर्क वगैरह रखें आस-पास के अगर आपके दोस्त वगैरह जो साथ हैं, कोशिश कीजिए कि एक-दूसरे के आप संपर्क से अ, दूर ना हो अकेले कम निकलें। कोशिश कीजिए कि अगर आप वहाँ पर जाकर कहीं रुकते हैं तो अकेले ना निकलें। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए जहाँ पर आप रुकेंगे ना कोशिश कीजिए कि वो सुनसान इलाका ना हो वहाँ भीड़ रहे ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आपको किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है तो आप मदद माँग सकते हैं आपको आसानी से मदद मि मिल सकती है, है ना? और मुझे लगता है कि अगर ये आप नियम अ, वहाँ जाकर फॉलो करेंगे या कुछ खाने-पीने की जगह हैं उनके लिए भी आप रेटिंग के विकल्प से ही चुनें उनको भी तो मुझे लगता है कि आपको ये जो अ, परेशानी नहीं होगी कि आपको कुछ जगह है ना वो अनजान लगेगी। कोशिश यही कीजिएगा कि आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में रहिए और जो ज़्यादा अ, आवाजाही है जिन इलाकों में। तो उनमें आप रहने की कोशिश कीजिएगा मेरे इस बारे में आपके लिए यही सुझाव हैं।
जी। जी। जी। जी, जी आपने जो है बहुत ही जो है अ, सही जो है सुझाव दिया है। मुझे अ, खुशी है कि मैंने आपसे बात की और आपने मुझे ब अ, मेरी जो है समस्या का जो है इतना अच्छा समाधान दिया। अ, बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, समाधान देने के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए यही हूँ, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं।